Aslında, Araplardan e esinlenmiş bir şey, yani, Arap toplumlardan. Çünkü onlar da mesela, tarih tarihsel olarak baktığında aynı coğrafyada. Eee, o yüzden, eee, diğer yemekler, mesela, işte, şu daha cacıklardır, şunlardı, bunlardı, Ege toplumlarının, işte, yoğurt, dağ, hayvan, eee, hayvansal, eee, ürünler kullandıkları, eee, bölgelerde. Ya, işte, bence aralarındaki tek fark şu, işte, biraz, eee, da nasıl derler onlara? Yapı yapma tarzları, hani, biraz daha koyultursun, işte, daha
I hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm, evet, ya da belki kullanılan baharatlar falan da olabilir ufak tefek, öyle değil mi? Hı hı.
Yani, evet, evet, eee, ama şöyle bir şey di eee, diyebilirim çok, emm, çok, eee, jenerik bir söz olacak ama, eee, yemek de şeydir, yani, ımm, evrenseldir. Kendi dili yoktur, <chuckles> coğrafyası vardır, eee, diyebilirim ama mesela, şöyledir bir ha, şunu diyebilirim ama bir Türk olarak Asya'ya gittin, hakikaten yemek için bir sorun yaşayabilirsin yemek beslenme konusunda ama bir Türksün, değil mi? Ama Yunanistan'a geldin, Yunanistan'dan Türkiye'ye gittin, sıfır sıkıntı.
Hı hı. Evet, hı hı. Evet, çok farklı çünkü kültürleri, hı hı.

Hımm, evet. Böyle bir durumda, eee, açıkçası ben İtalya'ya gitmiş olsam, hani, böyle, daha yerel, eee, hani, gerçekten İtalyanların yaptığı yemekleri le denemek isterdim. Hani, böyle, farklı bir kültürden olmasındansa Aynen. Hani, böyle, eee, asıl kendi, eee, tarifleriyle birlikte yapılmış olan o yemekleri denemeyi daha çok isterdim açıkçası. Ya, bir gün niyetim var. Evet, İtalya'yı gezmek istiyorum. Makarnayı da çok sevdiğim için <chuckles> özellikle orada denemeyi istiyorum. Bakalım. Eğer olursa lokal yerlerde böyle denemeyi düşünebilirim.
Hımm. Hı hı. Değil mi? Evet. <chuckles> Evet, evet, makarna çok güzel biliyorum. İşte o biraz şey, eee, işte, önceden olsa yani eskiden olsa ne yaparsın? Gitmiş ki kişilere sorarsın. Şimdi, hani, biraz teknolojiyle de bu küreselleşme, kültür değişimleri falan çok hızlı, çok kolay. Eee, çok çabuk olmaya başladı ya, yani, ben direkt, eee, girip arayıp hangi mekânlar, hangi lokantalar sana uygun onları görebilirsin. Aaa, ha, bu ara I hı. Yo, yo, estağfurullah, ne demek, olur mu?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Mesela sen şey dedin, "Yunanistan" dedin. Özür dilerim, sözünü mü kestim, bilmiyorum ama, eee, hani, bu benim çok şey zaten, hani, böyle, Yunanistan komşu ülke. Türkiye'yle zaten yemekleri ve kültürleri benziyor diye biliyorum ama bu konuda gerçekten, hani, bire bir orada yaşayan biri olarak senden daha çok bir şeyler duymak isterim. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Evet.